Olha, me diz uma coisa: o que viajar te ensinou sobre fazer amigos?
Olha, eu vou te ser bem sincero, que me ajudou muito, né, e me ensinou muita coisa. Eh, primeiramente, né, no Brasil, eu sempre gostei, assim, de viajar, mas eu viajava muito, assim, em família, sabe. Então, não tinha muito aquele momento que eu estava sozinho, que eu podia sair ou conhecer gente diferente, né. E, hoje em dia, eu já moro em Portugal, vivo sozinho também, e tinha, né, aquela vontade, né, de todo mundo que está saindo do Brasil, né, de conhecer a Europa toda, né, poder conhecer tudo. Não conheço tudo, também, que é quase impossível, né, mas, já conheço uma grande parte, né, de outros países, então, já fiz viagens sozinhos também. Nas viagens sozinhos foi mesmo como eu consegui, assim, né, eh, conhecer pessoas novas.
Ai, que bacana! Uhum. Hum. Cer Uhum. Hum. Uhum. Sim, claro. Uhum. Ai, que bacana! Gente! Viajar sozinho não é para todo mundo isso. <chuckles> Como foi que você se sentiu fazendo a sua 1º viagem sozinho?
É, tem Ah, imagina! A minha primeira viagem sozinho, né, foi e eu fiquei nervoso, porque não era para eu viajar sozinho, era para eu viajar com com amigo, né, só que eu era mais novo, eu tinha 19 anos, meu amigo tinha 18, tinha acabado de entrar na na universidade, né, e e os pais dele eram muito aqueles pais que não deixam, né, que prendem muito o filho, né. Hoje em dia, é claro que não
Olha. Uhum. Hum. Então, vocês projetaram isso, mas os pais ainda não tinham aceitado essa essa viagem?
Dele né, eu já tinha eu estava morando sozinho já já morava aqui em Portugal, né, não morava mais no Brasil, então já tinha comprado passagem, ele também já estava para comprar, já pagou Airbnb só que o pai não não confirmava, não sabia, e tal, e bom, botou um monte de empecilho e no final das contas ele não conseguiu ir, né, mas deixou o Airbnb pago pelo menos, né, e depois eu dividi com ele mesmo ele não indo, né, eu paguei metade, e ele não quis me cobrar a outra metade, está certo também, né.
Sim. Que bacana. Uhum. Olha. Sim, aham. Pois, porque já tinha uma programação, né, e de alguma forma isso iria sair do do projetado para você né de certa forma, uhum.
Exatamente. E meio do meu orçamento também, não deixa de ser um estudante aqui, né, e aí, eu fiquei obviamente nervoso, né, ansioso mas muito feliz por essa oportunidade, né, de poder, né, assim, pela 1º vez fazer uma viagem internacional sozinho, né.
Uhum. Uau, que bacana. E nessa viagem você percebeu que fazer amizades com pessoas locais s foi mais fácil ou seria mais fácil do que com viajantes assim como você?
<chuckles> E foi Ah, eu acho que, pra minha 1ª viagem, com certeza seria mais fácil se eu tivesse com mais gente, né, com alguns amigos meus, que aí a gente conseguia abordar outras pessoas também que a gente achasse que fossem parecidas com a gente, né, e fazer ali uma amizade. Comigo aconteceu 2 histórias, assim, engraçadas, né, 3.
Uhum. Hum me 3? Ai, quero saber todas, será que dá? <chuckles> Me conte.
Ah, eu acho acho que dá, acho que dá. E, tipo, não foi assim nada demais, foi engraçado pra mim na época, né, que nunca tinha viajado assim sozinho. Então, eu fui para fui para Budapeste, né.
Aham. Ah, bacana.
E aí, quando quando eu cheguei lá, né, peguei um um Uber do aeroporto até o Airbnb, e eu não fui para um hostel, se eu tivesse ido para um hostel, obviamente eu ia conhecer gente de todo canto, né? Só que por ser no Airbnb, eu cheguei assim e falei: "Caramba, estou numa cidade parece até que eu me mudei, né, tô aqui num num apartamento, né, não conheço ninguém, tô num lugar completamente novo. Vou comer alguma coisa que eu amo" sozinho, sozinho, sozinho mesmo, né. E aí eu pensei assim: olha, eu quero visitar o parlamento, né, de Budapeste, que é muito bonito, né, se todo você procura uma foto de Budapeste na internet, vai aparecer aquele parlamento lindo. Quero ir às termas também, né, que é Király Fürdő.
Uhum. Sim, sim. Claro. Ah. <chuckles> E você estava sozinho? Nesse dia você estava sozinho, certo, ok. Ok. Hum. Hum, então você já tinha feito uma projeção, né, já tinha calculado alguns lugares que você queria conhecer, certo.
Já. Não, já tinha muita coisa em mente, né, só que eu queria comer também, queria comer comida típica, né, que eu gosto muito de ir para os lugares e comer a comida típica de lá, né, e tentar de uma forma ou de outra, não ser forçado, né. Mas comer um pouco como local, tipo chegar e tentar experimentar. Pode ser que eu não goste, aí eu não preciso comer, né, não tenho obrigação também, mas se eu gostar, pelo menos é um ti é um tipo de comida diferente que eu aprendi a gostar.
<chuckles> Ah, bacana. Certo. Hum. Uhum. E pra ter uma memória ali, né, algo para celebrar relembrar quando você pensar sobre essa viagem de alguma forma.
Exatamente, exatamente! E a 1ª, né, pessoa assim que eu conheci, não digo que foi fazer uma amizade, né, porque a amizade mesmo eu cheguei a fazer com com 2 pessoas, né, mas mais para frente eu conto, foi uma uma senhorinha, né. Eu fui no mercado municipal e eu queria comer Gulyás, né. Sempre quis experimentar Gulyás, né, e bom, é uma comida que é típica também húngara, não é literalmente de lá, mas come-se ali, no leste europeu, né, então queria experimentar aquilo.
Hum. aquele então hã. É E é o quê? Uma comida, é um prat é um é uma sobremesa, como é essa essa comida?
Não, o Gulyás ele é tipo como se fosse um tem um caldo, né, de beterraba com carne também, né, mas imagina ele não tem gosto de beterraba, ele é muito saboroso, tem alguns outros vegetais também.
Certo. S sério? A beterraba ela se esconde nesse caldo, porque a beterraba tem um sabor bem presente, né. E você e você gostou?
Exatamente, mas não fica forte, sabe gostei, gostei, tem uns pedaços de carne, uns cubos de carne que são super super macios, sabe, que desfaz mesmo na boca e tem o sempre um pãozinho também, o pessoal come muito pão. Então você molha ali o pãozinho naquele caldo, come a carninha e, tipo, é uma comida que é bem quentinha e muito boa, sabe. E eu queria provar também Lángos, né, que Lángos é é um tipo de uma massa, como se fosse uma massa de pão, só que frita, né. Imagina, assim, um disco, né, em formato de disco, e aí pode ser com queijo gratinado em cima, né, ou o queijo, eh, parmesão, né, ou, às vezes, com algumas outras misturas, o pessoal faz como se fosse uma pizza, né, ou doce, né, que doce é muito bom, com açúcar e canela fica parecendo um churros gigante, sabe, gostoso.
Hum, que bacana. Hum. Uhum. Ai, que bacana. Hum. Ai, jo Uau, que delícia! E aí, a primeira primeiro amigo que você fez foi uma senhorinha que te ajudou sobre esse prato, foi isso?
Exatamente. Não, eu ia chegar agora, porque imagina, eu fui comer o gulacho, né, e aí comi o gulacho, ela estava ali perto, né, comeu alguma coisa também, só que eu não estava notando, nem sabia quem era, né, então, só vi que tinha uma senhora ali, e pronto. Depois eu levantei, acho que ela terminou também, e levantou e foi meio que atrás de mim, né. Eu fui na outra lojinha, comprei um langos, né. E estava perguntando para o senhor: "Olha, qual é o langos tipico?" Porque tinha, né, langos com nutella, com ferrero rocher, né, com um monte de doce, uma delícia, mas eu queria experimentar o o prato típico mesmo, né. Aí a senhorinha que estava atrás de mim falou: "Olha, então pede o não sei o que não sei o que." Eu falei: "Olha, não entendi muito bem." Ela foi lá, falou com o senhor em húngaro mesmo, e ele me trouxe um langos, né. Eu: "Ah, obrigado." Né, eu estava agradecendo a ela, quando eu fui pagar o senhor não deixou eu pagar, né, a senhora comprou alguma coisa dela ali também: "Olha obrigado, mas não precisa e tal." Depois eu percebi que foi ela que pagou. Eu: "Olha, não precisava disso, né, pelo amor de Deus, né." Eu até fiquei me sentindo meio
Me conte. Hã. Aham. Uhum. Certo, claro. <laughs> Hã. Sério? Que bacana, você já foi muito acolhido, então, já pela senhorinha. Porque, assim, é o fato de pagar não pelo pelos pela ideia do pagamento mas pela receptividade, ela sabia que você não era de lá, e quis fazer uma prenda, né, como se diz. Ai, que bacana.
Muito. Aham. Exatamente, exatamente. E e foi assim para mim, né, algo novo, né. Eu fiquei muito sem graça, falei para ela que não precisava e tal, ela: "Não, não, que isso, eu vi que você queria comer alguma coisa típica, e afinal você é de onde?" Eu falei: "Olha, eu sou do Brasil mas eu moro em Portugal." Ela: "Do Brasil, nossa que legal, que bacana."
<chuckles> <laughs> Mas foi em que idioma que vocês estavam falando? Inglês? Ah, ah joia, uhum.
Inglês, a gente estava falando inglês, né. E aí ela: "Ah, mas que legal, que bacana, e veio fazer o que em Budapeste?" "Eu vim passear, vim conhecer as coisas, quero conhecer o parlamento." Ela: "Já está há quanto tempo?" Eu: "Se eu tiver a três horas, eu estou muito." Ela: "Nossa, que legal. Chegou e já veio comer uma comidinha típica, muito bem muito bem." Viajar com cultura é sempre bom e ficou ali comendo, né, e eu comi também, agradeci mais uma vez mas não fiquei conversando o tempo todo. Quando eu terminei de conversar, ela perguntou assim: "Ah, você vai para o parlamento?" Eu falei: "Vou para o parlamento. Você quer uma carona? Eu te levo para lá porque eu moro em Obuda." Aí eu falei: "Obuda? Olha eu não preciso da carona, mas onde é Obuda?" Ela: "É porque Buda e Peste são duas duas cidades diferentes, uma é Buda e outra, aliás, uma é Obuda e a outra é Peste." Eu: "Assim, não sabia disso, sério, sério, sério mesmo, né." "E ainda tem uma ilha no meio que corta, que é a ilha de Margarete, você não sabia disso?" Eu falei: "Não, não. Que legal." É, gente saiu do mercado, ela apontou para mim: "Ali naquele castelo é o castelo de Obuda que era uma cidade. E aqui onde é o parlamento é Peste, né, só que as duas cidades são uma só praticamente, né, só que claro, antigamente era mais separado, uma cidade era separada da outra, tinha prefeitura separada, né. Hoje em dia é só uma uma prefeitura." Mas aí, continua falando
<chuckles> Uhum. Olha só. Oh. É sério? <chuckles> Gente. Uau. <chuckles> Uhum. Gente, que legal. Aham. E você mesmo pesquisando, hã, isso não foi uma coisa que estava disponível para você, né. O local precisou te ajudar a entender isso, trouxe um ensinamento diferente, que legal isso, hein?
Não. Exatamente. Mesmo pesquisando, eu não tinha a menor noção, eu tinha visto vários vídeos sobre a cidade e ninguém falava sobre isso, né. E aí tá bom, né, não teve não teve muito problema, né, eu fiquei feliz, obviamente, né, comi, né, aprendi um pouco sobre sobre Budapeste e ela quis porque quis me dar carona, eu fiquei sem jeito, ainda sem graça, me deu a carona, me deixou ali na porta do do parlamento, né, e e eu falei fui agradecer ela, né, falei: "Olha, aqui meu meu número e tal." Ela nem abriu o vidro e foi embora, tipo, só me deu tchau tchau, e, tipo, só me deixou ali, né. Então, por isso eu digo que não foi uma amizade, mas foi, assim, né, foi um primeiro contato
Uhum. Ah, que legal. Uhum. Ah. Um primeiro contato, bom, né?
Eu bom, e eu acho que o que faz a gente ter primeiros contatos bons, né, e ter contato com os locais quando a gente viaja, né, até criar uma amizade, é a gente ser aberto, né. E também que ser curioso com a cultura local, né, não ir apenas para ir naquele lugar, né, não, procurar coisas da cidade também, querer saber, se interessar, né, por onde você está indo
Sim. Uhum. Hum. Respeitar também. Você acha que isso é importante, assim, você chegar, respeitar a cultura, a porque cada lugar tem a sua a forma de de viver e de fazer as coisas, né. Então, assim, acho que você demonstrou esse respeito, a curiosidade também sobre conhecer algo típico, acho que gerou ali um um sentimento bacana dessa senhora com você.
É, com certeza. É, eu acho que sim, eu acho que isso tudo influenciou, né, eu querer ali saber das coisas, né, me me importar também, ser educado, ali. E outra coisa, né, mais depois à noite, né, eu passeei, gostei muito da cidade e à noite eu quis sair um pouco, né, ir para um parque ou Bar das Ruínas que tem lá, que é muito bacana, né, tem uns drinks diferentes, queria provar a cerveja húngara também, que falam que é muito boa, né. E aí eu estava lá e conheci 2 meninas, né, que eu eu não sei de onde não sabia muito bem de onde ele elas eram, né, que elas estavam conversando com o pessoal do bar em inglês e eu pensei assim: "Ah, devem ser gringas também, vou conversar com elas, né, porque eu não conheço nada aqui, mas se não forem, pelo menos me ensinam, né. 'Ô, tudo bem, tal, eu estou sozinho aqui, né, vim cheguei hoje praticamente, né, estou passeando'", ela: "Ah, que bacana, né", mas, tipo, não estavam muito interessadas: "Ah, você é de onde?", eu falei: "Do Brasil". É literalmente, eu só falei que e era do Brasil, elas mudaram completamente, falaram: "Nossa, do Brasil. Você está fazendo o que aqui e tal?".
Uhum. Hum. Uhum. Certo. Aham. Ok. Uhum. Meu Deu que incrível, viu, como o brasileiro é é e essa sensação, eh, de muito boa, né, de ser bem recebido em <chuckles> qualquer lugar, é muito legal. Aham.
É muito boa. Exatamente, é muito legal. E todo mundo fica curioso, né, e aí eu falei: "Não, mas eu moro em Portugal", e quando eu falo que moro em Portugal, ninguém se <chuckles> importa com Portugal, o pessoal só quer saber do Brasil mesmo, né. E aí e aí, tipo, a gen elas: "Ah, mas você já provou a cerveja daqui?", eu falei: "Não, não, não sei qual é a melhor cerveja", me indicaram a cerveja, falaram: "Ah, você vai para onde depois daqui?", eu falei: "Não sei, onde é que é bom?", "ah, que tal a gente ir para o Otkert? Você tem Instagram?", eu falei: "Tenho". "Ah, a gente vai parar ali no Airbnb, vamos" e isso tudo em inglês, né, eu a jurando que elas eram de outro lugar: "A gente vai no Airbnb, vai se arrumar e depois a gente vai para lá, né. Eu acho que tem uns amigos nossos também vão", eu: "Ah, que bacana, legal, top". Peguei ali Instagram das 2, né, e continuei ali no bar
Uhum. <laughs> Aham. Menina. Já iniciou, ali, um uma relação um pouco mais profunda, né, de ah, onde tinham trocado, ali, uma forma de se comunicarem. Uhum, exato.
Um contato, pelo menos, exatamente, né. E daí a gente trocou o contato, depois elas saíram também, e aí, né, fiquei ali mais um pouco e aí me mandaram mensagem: "Olha, você quer ir na Doboz e depois a gente vai na Otkert?", eu falei: "Caramba, a gente vai em 2 clubs diferentes? Né, muito caro isso". Eu descobri que em Budapest o que mais tem é club gratuito, você vai nos clubs, sei lá, sexta-feira à noite você não paga nada para entrar, né, e os drinks não são caros.
Uhum. Gente, mais um ensinamento, olha só, como foi bacana, apesar de estar sozinho, eh, você teve o 1º ensinamento com a senhora, e aí já teve uma 2º informação com as meninas que você conheceu. Uhum.
Aham. Exatamente, exatamente. Né, e aí encontrei com elas na Doboz, não estavam com os amigos nem nada, eu perguntei assim: "Olha, eu não perguntei para vocês, de onde vocês são?", "a gente é húngara, só que a gente está na a gente não é daqui de Budapeste, entendeu, e gente" aí eu falei: "Ah, vocês estavam falando inglês no bar, eu não sabia", "não, é um amigo nosso que é Erasmus, né, que estuda na Universidade com a gente que está trabalhando ali no bar, mas ele não fala húngaro, então a gente conversa em inglês". Eu: "Ah, que bacana, eu estou fazendo Universidade em Portugal, pa-pa-pa-po-po", fomos conversando, no final das contas viramos amigos, né, saí ali com as 2, a gente foi na Doboz, depois a gente foi na Otkert, passamos a noite toda todo mundo junto, e no final da noite ainda me deixaram no no Airbnb e foram embora, né. E no decorrer da viagem que eu fiquei quase 1 semana lá, a gente saiu acho que uns 4 dias seguidos, né, no outro dia a gente saiu, foi passear, foi dar uma voltinha, depois a gente foi em Obuda também, né, então foi muito bom, quando eu fui embora, até fiquei com saudade, né, e falei: "Olha, vierem a Portugal, vocês têm casa, tudo mais", a gente ainda tem contato, mas a gente não se fala tanto, né, eu não falo, assim, tanto com as 2.
Hum. <laughs> Gente, que legal. Aham. Gente, que legal! Olha. Aham. Mas foi uma amizade, ali, de de viagem e sim, se vocês tivessem a oportunidade, como você disse, foram as 4 vezes e foi bacana. E aí você me contou 2 experiências, assim, né, de relação, o que que você acha que foi mais marcante? O que que te ensinou sobre fazer amigos em viagem, ainda mais sozinho?
Aham. Muito. <clicks tongue> É, o que foi mais marcante pra mim foi o fato de conseguir, né, tirar aquela ansiedade, aquele medo que eu tinha por estar indo para um lugar sozinho, pela primeira vez, e me soltar e ser eu mesmo e pensar: "Poxa ninguém conhece aqui tipo, não vai mudar nada, e as pessoas não vão me ver amanhã", entendeu, ou: "Ninguém vai lembrar de mim também", então, não custa nada eu falar ou ser aberto, se alguém falar comigo alguma coisa, for me explicar alguma coisa ou ouvir também, né, ser prestativo, né, po poder ajudar quem tiver alguma dúvida também então, sei lá, só de estar aberto, né, à cultura eu acho que o pessoal foi foi muito muito tranquilo, então, quando falavam alguma coisa, eu já perguntava: "Ah, mas é é legal mesmo, é bacana, onde é que eu encontro", né, tipo, parecia interessado, e estava realmente interessado, eu acho que isso incentivou.
Boa, certo. Aham. Sim, sim, sim. Ok. Uhum. Ai, que legal. Que bom que você teve experiência positiva nessa sua viagem, teve amigos também construídos, e que você tenha outros momentos assim tão especial quanto esses. Obrigada por ter compartilhado sua experiência.
Aham. Ah, eu que agradeço, foi um prazer enorme, tchau, tchau.